それを聞かれても「ああ、そそんなん言ったかな」ぐらいのスタンスでいて
<giggles>
でも噂は流れて、その子は自分のことを意識するし、みたいな感じで、あと、ちょっとわざと、その好きな子に話しかけてみたりとかして
あ、なるほどね。 うん、うん。 うん。 あ、なるほどね。うんと
周りが「あのふたり仲良かったっけ」みたいな、になったら、その子はまた意識しますし。そんなふうに、ね、下手には出ずとも、ちょっとちょっとだけ行為をチラ見せして意識させるみたいなのはそうですね、結構結構有効だと思いますね。
<giggles> <laughs> いや うーん。 なるほどね。 いや、でもかなり高等テクニックではありますね、どれもね。いや、うん、いや、あと外堀から攻めるのもなかなか、うん、言われてみれば、確かに直接的ではないから、相手に負担はかかんないかな、その方が。うん、なるほど。はい。
あ、そうですね。 うんうんうんうん。 そうなんですよね。 うんうんうん。やっぱり、今のはこ高校とか、大多数の人が周りにいる中での話ですけど
はい。 うんうん。
それじゃなくて、大学とか社会人だったら、もうそもそも出会いがないじゃないですか。
はい。 あ、はい。
僕そういう時はガツガツいっていいと思うんですよね。
あ、まあ、なるほどね。うーん、ま、伝えないとわかんない、うーん。
もう、男性 そうですね。分からないで男性と女性ってやっぱり違うので、プライドの高さだとか、男性はちょっとプライド高かったりだとかがあるので
うん。 はい。 うん、はい。
男性は下手に最初は行った方がいいんですけど、女性にはそうじゃなかったり
ま、はい。 ああ、そうですか。へえ。うーん、なるほど。
少しガツガツいって良かったりとかはしますね。そたは思ってますね。
はい、あの今日はなんていうのかな、初対面の人と仲良くなる方法ということで、ね。で、ちょっとプラスアルファでそれが異性の場合なんていうのをね、話させていただいて、非常になんか、アイディアいいアイディアでした。
はい。 はいはいはい。 うんうんうんうん、うんうん。